Halo. Halo. Selamat sore, Mas.
Hal Halo. Selamat sore.
Iya, sore juga, Mas. Apa kabarnya nih, Mas?
Baik, eee, Masnya gimana kabarnya?
Ah, kabar saya baik, Mas. Alhamdulillah. Sore-sore gini mungkin kita masih semangat ya, Mas, ya.
Oke, alhamdulillah. Betul.
Iya. Mhm, betul banget. Nah, kita kalau sore-sore gini mau ngomongin apa nih, Mas, kira-kira nih bagusnya?
Masih ada energi. Tentang apa ya? Mungkin tentang kehidupan kali, terutama tentang kehidupan kita, kebutuhan keuangan kita. Bagaimana?
Oh, gitu. Bener tuh, Mas. Kayaknya ngomongin tentang keuangan atau masalah finansial itu penting banget deh, Mas. Karena mau bagaimanapun, eee, yang namanya keuangan itu kan kita tetap harus bisa mengelola kan ya, memanajemen, terutama bagi yang sudah berkeluarga nih. Kalau saya alhamdulillah sudah berkeluarga nih, Mas. Kalau Masnya sudah berkeluarga atau bagaimana?
Iya. Ya. Mmm. Betul betul. Betul betul. Oh, git Kalau saya belum, masih mahasiswa. Jadi, kebutuhannya kan pastinya berbeda ya. Kalau mahasiswa palingan, hanya masih kecil lah istilahnya. Iya. Nah, kalau untuk
Oh, belum. Heeh heeh. Iya iya. Iya, betul banget Mas, kalau heeh gimana Mas?
Iya. Kalau mungkin kalau, sebagai pandangan orang yang sudah ber berkeluarga itu, manajemen uangnya gimana itu?
Kalau saya manajemen keuangan ya itu Mas, kalau membeli barang sesuai dengan kebutuhan saja. Kalau misalkan tidak terlalu penting banget, ya sudah Mas, saya tidak tidak beli. Dan kalau bisa ada uang itu, saya tabung Mas. Jadi, kalau ada uang sisa kayak kembalian atau apa itu saya tabung, gitu. Karena bagaimanapun juga saya menanggung beban hidup hampir, iya dua tiga orang anak, 1 istri, i satu ibu. Jadi, saya itu generasi sandwich Mas. Jadi, yang harus menghidupi iya di bawah saya, samping saya dan di atas saya gitu, iya Alhamdulillah.
Kira-kira. Iya. Oh, iya. Betul betul. Betul, nah Iya. Oh. Iya iya. Oh. Oh, lumayan berat ya. Nah, itu kan Masnya, eee, generasi sand sandwich nih yang di mana pastinya pengeluaran atau uang yang dibutuhkan itu, besar kan, enggak kecil. Nah, pernah enggak sih Masnya, ngerasa ada waktu di mana Masnya, enggak ada uang gitu dan harus e meminjam ke tem teman atau keluarganya mungkin, yang lain?
Iya Mas. Iya, bener banget. Iya, pernah Mas, kalau saya sih ya ada sih pengalaman kayak gitu, Mas. Jadi kadang tuh yang namanya penghasilan enggak tetap sih Mas ya, kita bisa naik bisa turun gitu. Nah, ketika pas saya itu enggak punya duit, ya kalau saya sih mau enggak mau harus pinjem. Kalau dulu mungkin yang pastinya pas saya ketika masih bujang, ya enggak pinjam sih. diem aja, biasa gitu. Tapi kalau sekarang kan nggak bisa, banyak heeh, bener Mas, banyak kebutuhan pribadi, uang saku anak itu berapa, hampir sehari sepuluh ribu, 2 ora eh, 3 orang hampir ya rata-rata yang kecil Rp5.000, jadi Rp25.000 udah uang saku aja. Pokoknya banyak lah, jadi kalau memang saya nggak punya duit atau mungkin pas memang banyak kebutuhan pada waktu itu dan mengharuskan saya minjam ya, tetep harus pinjam Mas, tapi ya saya minjamnya ke teman atau mungkin keluarga yang saya bisa percaya sih Mas, karena pernah saya itu minjam ke, eee, ya dib bisa dibilang kenalan, udah, bukan sih kenalan offline sih Mas, eee, sering ngobrol meskipun nggak temen deket juga, saya pinjam itu ternyata enggak direspon cuma dibaca aja, gitu. Jadi kadang aku tuh mikir, "Wih nih orang kok enggak punya empati banget ya? Setidaknya baca lah, <chuckles> atau oke saya baru punya segini," gitu, kan saya enggak merasa sakit hati kan, gitu. Jadi udah dibela-belain minjam, tapi ternyata enggak dapet respon yang bagus, itu kadang ada rasa bersalahnya.
A Oh. Iya. Oh, iya. Betul betul. Iya. Iya. Betul betul. Karena hanya kebodo kep apa, kebutuhan pribadi kan? Iya. Betul. Iya. Banyak juga. Iya. Iya. Bener. Oh. Online? Oh, bukan. Iya. Iya. Betul. Oke. Oh. Iya. Iya iya. Betul, heeh. Iya. Iya. Karena Iya. Nah, itu kan Masnya minjem, eee, uang dari keluarga atau temen kan? Nah kalau misal sampai ke bank atau onl pinjaman online, itu pernah nggak sih?
Kalau heeh. Mhm. Oh. kalau itu enggak Mas, kebetulan saya itu anti riba Mas, jadi dalam agama saya memang kuat banget ajaran itu. Sampai sekarang pun kalau saya enggak punya duit, ya dengan cueknya saya enggak enggak benar-benar menggantungkan diri ke pinjol atau ke, apa Mas namanya, bank harian itu loh. Heeh.
Oh. Oke deh, bagus. Iya. Iya iya. Oh, ya. Seenggaknya kalo misal mau minjam pun palingan ke teman atau keluarga ya? Hmm, ya. Oh.
Mhm, ke teman atau keluarga. Jadi sama sekali enggak pernah sedikit pun untuk menaruh harapan ke bank itu. Jadi s kemarin-kemarin sampai enggak punya duit juga cuek-cuek aja, maksudnya enggak sampe aku tuh berpikir, "Oh ini pinjol nih KTP, ceklik," gitu, enggak sih Mas. Jadi cuek aja nih.
Oh. Iya iya. Iya. Kalo iya. Kan itu menurut
Kalau Mas sendiri gimana, Mas?
Ya. Kalau saya ya, yang sebagai mahasiswa dan belum berkeluarga, pastinya kan meskipun saya butuh, tapi enggak sebutuh seseorang yang sudah berkeluarga kan, apalagi harus menghidupi anak dan istrinya kan. Jadinya, saya mungkin kal eee, pernah minjem, eee, 1 kali itu ke kakak, itu bener-bener lagi enggak ada uang gitu, beli buat beli lauk makan gitu. Jadi, uang yang saya pinjam bukan bukan untuk foya-foya atau buat jajan lah, tapi untuk makanan beli lauk keseharian lah. Dan itu saya minjem ke kakak yang di luar kota.
Heeh. Iya. Oh, gitu. Iya sih, Mas, bener. Heeh. Oh, gitu. Mhm mhm. Hmm. Iya.
Sebenernya, eee, kakak saya itu baik. Dia udah e e nya nanyain dan eee, nyaranin bilang ke saya kalau misal saya ada apa-apa, ada butuh sesuatu, bilang aja nanti dikasih, gitu. Tapi karena saya orangnya yang enggak enakan gitu betul betul, jadi, ya udahlah minjem aja, saya minjem kan ke dia. Bilang untuk beli lauk, untuk pegangan gitu. Dan dia langsung ngerespon, "Ini untuk kamu aja, enggak usah dibayar," dan sebagainya lah. Tapi karena saya enggak enakan, saya bilang aja "Iya, makasih nanti dibalikin," kata saya dan beberapa, eee, saat kemudian, 1 bulan atau ya 1 bulanan, saat saya udah ada uang, saya kembaliin lagi 400-nya meskipun dia eee, beberapa kali menolak, gitu. Gitu sih. Kalau dari, apa, saya sebagai mahasiswa, yang kebutuhannya paling, untuk makan aja, bukan belum untuk orang lain, gitu.
Mmm, iya. Oh, enggak enggak enakan ya. <chuckles> <chuckles> Mmm, mhm. Iya. Mhm, gimana, Mas? Oh, gitu. Mhm. Iya Mas, betul nah.
Nah, mmm, kalau saya kan eee, minjem ke kakak ya, dan ngerasanya eee, enggak ada tekanan atau rasa enggak enak. Walaupun meskipun ada eee, sedikit lah rasa enggak enak, tapi masih agak santai, karena uangnya mungkin nominalnya juga enggak terlalu besar nih. Nah, kalau misalnya eee, Masnya, kan sudah berkeluarga, pastinya mungkin jumlah yang dipinjam kan, mungkin mungkin ya, lumayan besar gitu. Apakah ada ad ada tekanan atau rasa enggak enak, gimana?
Iya. Iya Mas, betul. Iya. Iya, pernah sih Mas, saya itu minjem, pernah sih nominal sekitar Rp1.000.000 sih waktu itu. Tapi saya minjemnya sama kakak saya sendiri Mas. Jadi, kalau sama temen paling berapa sih, kecil gitu Mas. Nah, ada sih Mas, perasaan eee, enggak enak, ada perasaan, "aduh ini ngembaliinnya gimana ya," gitu. Kalau pengen kalau punya uang pengen cepet-cepet tak balikin Mas, gitu. Jadi heeh biar tenang. Aku tuh sebenarnya tipe enggak enakan Mas. Jadi, kalau aku minjem tuh bener-bener aku tuh butuh banget, gitu. Mendesak, iya mendesak. Dan itu kebutuhan yang memang aku harus memenuhi. Kayak misalkan tagihan bulanan kayak listrik, eee, kemudian sekolah, bayar biaya sekolah anak, buku dan sebagainya lah. Kalau untuk foya-foya aku enggak bakalan pinjem Mas, enggak punya, ya udah gitu aja. Nah, kalau udah minjem kadang ya itu perasaannya "duh ini kalau aku belum bisa bayar, padahal aku ternyata umurku nggak sampai itu gimana," gitu. Kadang ada perasaan Mas, kayak gitu Mas. Jadi, aduh ini heeh iya.
Ya. Ya. Oh. Ya. Oh. Oke. Oke. Ya ya biar biar tenang, biar enggak ada dan Oh. Yang lagi mendesak aja gitu ya. Ya. Oke. Ya ya. Betul betul. Iya. Ya betul betul. Meskipun Eee, meskipun yang minjemin kita orang baik gitu atau misal kakak sendiri atau keluarga sendiri. Tapi kan, pasti ada beban moral yang dipendam kan, yang kita rasain gitu.
Iya, bener Mas. Heeh kadang aku tuh sampai bilang gini Mas, sama ab abang aku, kakak aku tuh, kalau aku misalkan kebetulan umurku enggak sampai, nanti ambil aja Mas, barang aku, gitu, yang aku punya. Kan aku masih masih punya aset lah, seperti motor atau mungkin komputer, laptop kan ada, kan. Tapi, itu kan enggak gampang kita jual, kalau kita enggak butuh banget. Jadi, aku sampai bilang gitu Mas, tapi kakak aku bilang "udah nyantai aja," gitu. <chuckles> Itu sih.
Gimana tuh? Ya. Oh ya, sebagai gantinya. Ya. Ya. Betul. Oh. Ya ya. Pastinya sebagai kakak ke adik, enggak tega lah sampai segitunya kan.
Iya, enggak tega sih heeh.
Betul betul, nah, kalau iya?
Kalau kak kalau Masnya, sendiri pernah enggak, eee, jadi ketika meminjam duit, itu mungkin sama kakaknya, nah itu tiba-tiba jadi hubungan itu jadi canggung Mas, atau mungkin malah makin akrab karena terbuka. "oh ternyata kamu tuh lagi lagi mengalami kesulitan kayak gini," gitu misalkan. Pernah enggak Mas, kayak gitu?
Iya. Oh. Ya, mmm. Mungkin, kalau saya kalau saya pribadi malah lebih eee, terbuka ya, karena saya kalau di keluarga lebih sering diem, lebih suka diem dibanding eee, berbaur dengan yang lain, gitu.
Heeh. Mhm mhm, iya, Mas.
Jadinya pas mereka tahu kalau saya lagi butuh uang dan iya mereka malah apa support saya gitu. Jadi enggak menekan atau malah bikin saya ngerasa bersalah dan lain sebagainya. Mereka support saya.
Oh, gitu. Heeh, iya. Jadi mereka enggak ada masalah, Mas, ya, istilahnya malah malah mungkin berusaha membantu juga sih, Masnya?
Mhm. Iya, kan B betul betul. Nah, Mas Masnya, nih, kan ini kan kita tadi berbicara tentang a meminjam ke teman atau, eee, kakak, ya atau saudara. Nah kalau, Masnya, pernah nggak sih, eee, di ada orang yang min meminjam ke, Masnya, gitu?
Heeh heeh. Iya, bener, Mas. Kalau aku sih malah itu, Mas, banyak banget, Mas.
Dan tanggapannya gimana? Oh.
Jadi, eee, hampir aku tuh hampir beberapa temen banyak yang pinjam bahkan sampai ngemplang. Apa istilahnya, ngemplang itu, enggak membayar. <laughs> Bahasa Indonesianya enggak enggak bayar sih. Jadi kayak dia itu, iya cuma pinjem doang. Kemudian udah nggak ada niat itikad baik untuk membayar itu malah ada, Mas.
Oh. Walau walaupun udah ditagih gitu ya.
Iya udah ditagih itu, ah, mencapai tapi masih kecil sih ...mencapai nominal hampir 300.000. Tapi ada juga tetangga sini yang hampir, eee, di atas 2.000.000, 2.000.000 itu nggak balik gitu. Tapi baliknya lama Mas, saya saya tagih baliknya sedikit, baliknya 10, 20 gitu, ada Mas. Tapi ya itulah pengalaman pengalaman hidup Mas. Intinya kalau aku tuh orangnya nggak tegaan sih. Jadi misalkan ada yang minjem, entah itu temen atau keluarga, ya tetep aku pinjami Mas. Iya aku heeh ...aku pinjami, Mas. Nah kalau Mas sendiri gimana? Pernah enggak punya pengalaman temen gitu yang mungkin minjem ke Masnya?
Oh. Lumayan. Wah. Oh. Betul tuh. Iya. Lagi kita ada lebih ya, lagi kita ada pegangan yang lainnya Betul. Pernah juga, ada, eee, 1 orang minjem dan itu balikinnya agak lama ya. Jadi, eee, hari-hari berikutnya saat dia minjem, uda kayaknya udah trust issue sendiri nih, udah was-was. Jadi bilang aja enggak ada gitu walaupun meskipun ada sebenarnya. Tapi kalau misal e ada temen lai lain juga yang satunya itu dia suka minjem tapi balikinnya juga, eee, tepat waktu gitu nggak nggak ditunda-tunda. Jadinya saya lebih percaya gitu ya saat, eee, apa? Lain waktu dia minjem lagi, saya pinjemin gitu.
Heeh. <laughs> Oh, gitu. <laughs> Heeh. Lama. Oh, gitu. Iya sih, Mas. <chuckles>
Dan selagi sayanya ada gitu.
Iya sih. Kalau aku sih memang asalkan aku tuh melihat orangnya sih, Mas. Jadi, aku tuh kebetulan kalau aku punya uang, uang yang aku anggap ini masih surplus lah istilahnya. Jadi, kadang aku tuh, eee, punya standar sendiri, Mas, aku tuh misalkan 1 dalam 1 hari, 1 minggu aku punya uang segini, itu aku anggap ini udah lebih dari cukup untuk 1 minggu, gitu. Nanti kan untuk untuk next gajian, penghasilan aku masih punya. Nah, kalau misalkan di atas itu aku ada kelebihan, aku anggap ya ini ni surplus lebih gitu. Jadi, kalau ada yang mau minjem, ya nggak apa-apa sih aku pinjami, asalkan orangnya memang bener-bener trusted atau bisa dipercaya. Iya, dan sudah beberapa kali minjem. Jadi aku tuh ada yang namanya langganan minjem, Mas. Ada sampai sekarang itu, ada. Jadi, dia udah minjem aku hampir berkali-kali dan dia tipenya lancar. Jadi, kalau aku kasih deadline tanggal segini, dia lancar balikin. Kalaupun molor paling hitungan hari tapi dia balikin. Nah, kalau kalau yang kayak heeh, enggak terlalu lama. Kalau kayak gitu aku selalu pinjemin, Mas, jadi enggak pernah aku tolak. Dan nominalnya pun kecil, kadang 100, eee, 50, 100, bera berapalah, sekitar itulah, jadi aku sendiri juga ringan. Tapi kalau sampai berat, enggak enggak bisalah. <chuckles>
Mhm. Oh. Ya. Ya. Apa itu? Oh, iya iya. Ya. Iya, ya. Silahkan gitu. Mhm. Membutuhkan. Percaya. Oh, ya. Oh, iya iya. Iya, ya. Nggak nggak terlalu lama ya. Ya. Betul betul. Betul. Jadi Oh iya. Jadi, eee, mungkin ya, agar apa, misal kita pengen minjem atau ada orang yang pengen minjem, mungkin biar hubungan antara kita dengan peminjamnya itu atau orang yang dipinjam enggak masalah. Mungkin kita harus lebih, eee, terbuka dan bayar sesuai apa yang kita bilang di awal gitu. Harus ada perjanjian dan saling setuju gitu. Jangan sampai kita minjem, tapi kita juga ogah-ogahan buat bayarnya, gitu. Dan pasti akan itu, eee, ngebikin orang lain jadi enggak mau minjemin juga dan bikin hubungannya kan enggak lancar lagi, enggak kayak semula gitu. Karena banyak cerita-cerita dari temen kalau hubungannya rentang gara-gara uang, gitu.
Mhm, gimana, Mas? Iya. Bener banget, Mas. Iya. Iya, itu penting banget. Iya. Iya bener, Mas, kadang-kadang itu ada, eee, hubungan yang bisa sampe retak gara-gara nggak dipinjami, itu bisa. Tapi kadang juga bisa retak karena dipinjami dan enggak dibayar, itu juga berpotensi retak. Makanya aku tuh prinsipnya gini, Mas, kalau misalkan hubungan sama temen, kita memang enggak bisa ya namanya hubungan sosial itu kita mau menutup mata. Jadi kalau aku ada yang mau minjem, biasanya aku kasih nominal yang enggak enggak seperti yang dipinjamkan. Tapi sedikit aja aku kasih. Misalkan orang pinjam Rp100.000 kadang aku kasih Rp20.000 udah aku kayak sedekah aja. Kalaupun hilang ya sudahlah gitu. Kalaupun balik ya Alhamdulillah, gitu. Iya bener banget, Mas. Wah ini menarik sekali, Mas, ya, kalau kita ngobrol masalah ekonomi, apalagi masalah keuangan, pinjam-meminjam ini enggak ada habis-habisnya ini <laughs> obrolannya, tapi iya, terima kasih, Mas, ya atas waktunya. Sore, Mas!
Iya iya. Betul. Nah, iya. Betul. Oh, iya ya. Iya. Iya ya. Sudah sudah tahu re resikonya di awal gitu. Menarik menarik. Hutang hutang-piutang. Betul. Terima kasih sudah mau berdiskusi nih. Selamat sore!